Ujú, sí, sí, sí. También, pues como tú creas, tampoco te fuerces de estar ahí toda la fiesta, o sea, si hay al algún momento que te sientes incómoda, pues lo recomendable es pues, ya irte y agradecer, claro, gracias por la invitación, espero que nos podamos ver en otra ocasión. Y para dar el primer paso, como me comentabas, mm, recomendaría, eh, primero irte con con tu amiga, a la que conoces, así superbién, vas conversando poco a poco con con ella y, mm, yo pienso también en el transcurso de de la conversación que tengan ustedes 2, eh, te va a presentar a sus amigos, o te va, mm, sí, o te va a llevar a que te reencuentres con con tus compañeros y ahí va van a salir conversaciones o alguien de tus de sus compañeros, pues, se va a acercar a ustedes y les va a preguntar cosas, como que va a ir fluyendo la conversación y así te puedes adaptar también más. Em, yo creo que por la parte de de temas de conversación, em, sí te puedes llevar muy a la mano de lo que esté hablando tu compañero igual, porque yo creo que también, mm, vamos, digamos que tus compañeros han madurado, igual no tienen las mis conversaciones, o los mismos temas de conversación que tenían en preparatoria, ¿no?, no tienen las mismas el mismo pensamiento también, pues, de que: "Ay, ¿a dónde vamos a ir a tomar? ¿A dónde vamos a ir a jugar? ¿A dónde vamos a ir a a ver el juego?". O sea, yo creo que en ese en ese aspecto, pues han madurado, así que es puedes tener unas conversaciones más maduras, pues.
Okey. Okey. Claro, sí. <laughs> Sí, sí. Muy cierto. Es cierto, la verdad es que sí, tienes mucha razón en eso, creo que ya han pasado bastantito tiempo, en la cual hemos madurado todos, y a lo mejor hasta las pláticas se sienten más maduras. La verdad es que siento que son más, eh, pues van a ser más, eh, pues pláticas más profesionales, puede ser de cada quien no nos platique cada uno de su área, eh
Ujú, claro, ajá. Sí. Y uno que otro recuerdo igual de: "Ah, es que tú eras alguien bien dotada", sí Ajá, exacto, ajá, sí, sí, sí, te vam a decir de que: "Ah, es que tú, ¿cómo te cómo le hacías para sacarte puro 10?", y así. <chuckles> Pero sí, ha sido un gusto. <chuckles>
claro, sí, la calladita del salón, <laughs> la que no hablaba. <laughs> Claro, sí, y yo le decía, ¿se acuerdan cuando les pasaba los los exámenes? <chuckles> Pero mu muchas gracias, la verdad me sirvió mucho tu consejo, y lo voy a tomar en cuenta y lo voy a hacer. Muchas gracias, en verdad.
Claro. <chuckles>